Tengo un problema últimamente y la verdad es que me encantaría contártelo para tener otro punto de vista porque, eh, me siento súper confundido. Em, yo siempre he tenido muy claro en mi vida la parte religiosa en mí, eh, mucho mi vengo de una familia católica, vengo de una familia que es creyente y que si no es devota al 100% de que es todas las fines de semana la iglesia y que leer la palabra y todo eso, pues sí, la religión y sobre todo el lado espiritual sí sí está muy presente en ellos. Eh, yo la verdad na crecí un poquito ajeno a eso, aunque sí tuve una formación medianamente de 1 o 2 años religiosa, pues, ya está, o sea, lo pasé y ya. Eh, siempre he estado
Ajá, como que sí hiciste tu primera comunión, tu bautizo y esas ajá.
Sí, sí, sí. Sí, así es. Pero siempre he tenido bien en claro que que, pues, no es algo tan importante en mí, eh, apenas recientemente, eh, tengo un choque interno en esto, porque la familia de mi novia es una religión totalmente diferente. Eh, ellos son cristianos. La fa mi familia es católica, y si bien siempre hemos tenido como que este, pues, acuerdo de que cuando nos casemos va a ser algo meramente espiritual y simbólico y bonito, últimamente me acerqué un poco a la idea de lo espiritual, sobre todo en agradecimiento, porque mi novia tuvo una operación que se le complicó bastante, tuvo tuvo que recurrir a otras 2, y la última fue en extremo riesgosa <chuckles> y le pedí a todo mundo arriba, abajo, a los lados, que por favor la me la dejara aquí y, pues, se curó, está súper bien, y ahora no sé si, si estoy en deuda, y no no no, la verdad no no sé si irme para un lado, irme para el otro, no no tengo ni idea, estoy muy confundido.
Sí, es es esta cuestión en el que, no sa o sea, te sientes como que de cierta forma no quieres ser malagradecido con la vida de que: "Ay, ya me la curaste, ya, pues ya, muchas gracias por todo", ¿no?, como que ahí ahí quedó todo el el tema de lo religioso, pero ya en cues apa hablando, apartando este tema que es reciente, tú cuando empezaste a salir con tu novia, ¿cómo te empezabas a sentir como que ya, ah, seguías con ese estado neutral de la re religión? Porque se ve que has estado como que sí eres sí profesas una fe que es la Católica, pero no estás así metido metido en que todos los domingos a la iglesia, voy a todos los rosarios, o sea, como que muy inmiscuido, o sea, sí está ahí presente, pero no está, no eres un miembro así de la iglesia, por así decirlo, pero cuando empezaste a salir con tu novia, ¿no surgieron estas nuevas dudas? o sea, ¿si lo platicaste o cómo te sentías con respecto a la fe?, ¿si te daba curiosidad la de ella o cómo era?
Sí, sí. Sí, sí, este, la verdad es que cuando empecé a estar con ella, este tema fue totalmente segundo término, ella me había mencionado las creencias que tenía su familia, ya le mencioné las mías, y los 2 coincidimos perfectamente en el que si bien creíamos en algo o respetábamos muchísimo, eh, la forma de ver la vida de nuestros padres, mm, eh, sus creencias, y todo este lado de la fe, este, nosotros no lo compartíamos tanto, así que nos entendimos muy bien, y también estábamos en un momento de la vida, pues, donde éramos muy jóvenes, eh, y ya conforme fuimos creciendo, empezamos a ver documentales, libros, películas, y todos estos casos que se fueron destapando después donde, pues, las cosas cosas no tan buenas y para nada agradables de de la fe, y sobre todo de de de instituciones, eh, tenían una fachada y cometían cosas horribles. Entonces, nos fuimos decepcionando muchísimo y empezamos a tener este lado espiritual, mm, a nuestra propia manera, a creer en algo, a agradecer, eh, la vida, agradecer que estábamos juntos y la salud. La cosa es que cuando pasó esto, que tiene unos 6 meses, fue totalmente lo que me movió la cabeza, como dices, no quiero ser desagradecido, no sé si estoy en deuda, no sé qué tengo que hacer, no sé si para un lado, para el otro, eh, pues, la familia de mi novia agradeció todo lo que pasó y la forma en la que se curó, a su manera con su religión, eh, mi papá también me aconseja a su manera y con su religión agradecer de cierta forma. Entonces, pues, quiero hacer las cosas bien, pero no tengo idea.
Eso también es una pregunta. Tú dijiste que estabas como que en este círculo en que estabas agra tratando de buscar ayuda de todos lados para saber, para que estabas muy preocupado, como que en la desesperación, fuiste a todos los lados, pero en sí, ¿tú cómo lo consideras?, o sea, que, ¿tú rezaste a más a la fe católica, a la fe cristiana? O, en sí, en general, al universo, a la vida, porque también dependiendo eso, es como que se ve tu duda de que <chuckles> no, si al rezarla a todos le tengo que agradecer a los 2 o solo a 1 o o del otro lado, o, a obviamente, creo que nada porque te vas a sentir culpable, pero, en en este punto, ¿tú cómo lo sientes? ¿Qué fue a 1 en específico, que fue a a todos en general, o que fue a la vida, a la nada? ¿Cómo se siente?
Sí, sí. Creo que en este caso fue a 3 giros, eh, aunque se escucha, pues raro, fue en 3 versiones diferentes. Cuando me encontraba con la familia de mi novia, ellos empezaban a hacer sus rezos, agradecer y hacer, pues, su manera, y yo los acompañaba y no me sentía mal, al contrario, como que me sentía que yo estaba colaborando con este agradecimiento que te comento. Me sentía, pues, en paz, pero también cuando veía a mi papá, él me me decía: "Que teníamos que agradecer de alguna manera", y también me inclinaba hacia ellos y me sentía igual. Pero si soy sincero, la verdad es que me quedé en un momento neutro y en los episodios donde más mal me lo pasé, en donde más necesitaba ayuda y en donde más quería buscar, pues, consuelo, respuestas, o o sobre todo la petición, pues, fue, eh, yo solito, ah, viéndolo de una manera neutral, viéndolo hacia un solo creador en este caso, y nada más, hacia el universo, hacia la vida, hacia un solo creador, y no me enfoqué, pues, en las variaciones que pueda haber o no sé cómo explicarlo, pero solo me enfoqué en eso.
Sí, es totalmente, e es válido, porque realmente sí son variaciones, si lo quieres ver de un modo más frío, no tanto hay personas que necesitan creer en algo para poder seguir con su vida, ¿no?, hay personas que sí pueden creer, pero no depende tanto ese hilo conductor de su vida, y tú lo puedes tomar como que lo viste de manera neutral, y eso es lo importante, ¿no?, ¿cómo te sientes tú realmente?, si te sientes no te sentías incómodo al estar en ambas profesiones, pero tampoco te sentirías cómodo estando completamente una. Si sientes que tienes que agradecer en algo, pero sí piénsalo de de la misma forma neutral, como que no agradecer a a los distintos dioses que hay, sino al Dios en general, de la manera en la que tú veas si, eh, lo que a algo que han concordado ambas ideologías es que no importa que, eh, Dios, por así decirlo, te ama en todas las distintas maneras en las que se las se las quieras expresar, y no que porque uno esté mal, o porque la otra esté, eh, dispersa, un poco alejada, es que te va a castigar, porque no, no, no, estaba la correcta, porque también pensándolo fríamente en todos los escritos, es muy bondadoso de cierta forma, y no te dirían: "¡Ah!, esta era mala, esta era la mala, esta era la buena y debías de irte por esta". Y si tú, de cierta manera, te sientes agradecido por lo que pasó con tu novia y quieres sacarlo, externarlo, pues, agradécelo de forma general, agradécelo a la vida, y también te libras de esta discordia entre ambas religiones. Como te digo, no te sientas incómodo con ninguna de las 2, pero tampoco significa, que ya estoy en deuda, porque también es como si te hubieras rezado, no sé, ejemplo, el judaísmo, ya te sientes en deuda de estar atado a ello. Simplemente, es como de no, son cosas que pasan y sí es bueno agradecer, pero de la forma en que te sientas cómodo, porque tampoco será real, si no lo sientes real, si no lo sientes honesto.
Sí, sí, sí. Uf, eh, la verdad es que resonaron muchísimo tus palabras en mí. Muchas gracias por por escucharme y por no juzgarme. Me encantó esta esta manera y este argumento neutral que me dices, porque justamente eso es lo que pienso, justamente es lo que siento en mí. La verdad, es que me sesgó mucho lo que habíamos pasado, le fueron los peores días de mi vida, entonces, eh, en la desesperación y después de lo que pasó, pues sí, me sentí sumamente en deuda, pero pero creo que sí, entregarme completamente a una religión en específico cuando no lo ha hecho, y solo por, pues, este tema, no no se me haría real, no se me haría orgánico, y sobre todo siento que en algún punto, pues, me estaría mintiendo a mí mismo y tampoco se trata de eso, porque porque sí lo hago, mm ahora que que el me haces ver las cosas de otra manera, lo hago más como para quedar bien con mi familia, con mi nueva familia, que es la familia de mi novia, como como para que ellos se den cuenta que también estoy agradecido, que también quiero, pues pues, eh, re recompensar al universo, a la vida, o a lo que sea, el regalo que nos dio en dejarla aquí. Entonces, pues sí, sí me ten sí me sentía sumamente abrumado por eso, pero totalmente es algo que no soy yo, eh, que totalmente no no concuerda con lo que con lo que yo creo, con lo que vivo, y y como dices, no me gustaría fingirlo, y no me gustaría, pues, faltarle al respeto en esa manera, porque siento que también es faltarle al respeto si si yo nada más, por esta ocasión o por sentirme atado, pues, me entrego totalmente. La verdad es que sí, muchas gracias por eso, creo que sí voy a seguir en una manera neutral. Eh, la única lo único que me sigue pensando es, eh, para darle esta respuesta a a ambas partes, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿qué qué tendría que decirles o les muestro este argumento que ahora ya tengo, o pues, le sigo dando por su lado? No no sé.
Bien dice que en la religión, en la política y en el fútbol no entres en discusión, porque es un cuento de nunca acabar. También dependiendo las personas, si son abiertas al diálogo, pero si no puedes puedes considerar nada más comentar de "yo ya agradecí, agradecí a mi manera, y creo que tal vez, no es es la manera en la que yo lo siento correcto". No tampoco decir: "Esta era la correcta", sino como de que "yo me siento feliz así, yo me siento me siento agradecido y me siento satisfecho con lo que dije, con lo que hice", y ya. Ellos entenderán, no está siendo así de que "yo agradecí de la forma cristiana, yo agradecí de la forma católica", no, "yo agradecí de la forma en que veía correcto", y ellos ya abrirán su interpretación, tampoco ser tan como que ser vagos, para no entrar en conflicto, también depende con las personas con las que trates.
Uf, no, pues, muchísimas gracias. La verdad es que no sabes lo que acabo de soltar, eh, me sentía la verdad muy, muy abrumado y y ahora creo que, pues, no estoy haciendo las cosas mal, tampoco creo que soy una d un desagradecido si no lo hago en el A-B-C de alguna religión per se, eh, pues voy a seguir voy a seguir agradeciendo a mi manera, voy a seguir creyendo lo mío y siéndome siendo sinceramente siendo sincero conmigo y respetando, pues, todo. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias por por escucharme, por no juzgarme, y sobre todo por darme otro punto de vista.
No te preocupes, espero que tengas una bonita tarde y que todo salga bien. Hasta luego, bye.
Hasta luego, gracias.